والله هو أنا كان عندي مشكلة كده، وكنت حابّة إن أنا أتكلّم معاكِ فيها، ولو يعني تقدمي لي نصيحة، يعني يا ريت يعني لأني بجد حاسّة بتوتّر أوي رهيب ومش عارفة إن أنا المفروض أتصرّف إزاي، وهاتحط في موقف فعلًا يعني حاسّة برعب وقلق وخوف كده، وحاسّة إن هُم هيعلقوا لي المشانق بمعنى أصح يعني، أنا مشكل
معاكِ. لأ لأ مش للدرجة دي، احكي لي.
أنا مشكلتي دلوقتي إن أنا باتوتر جدًا لمّا بتكون العين عليَّ أو بمعنى أصح إن أنا أجي أتكلّم أو إن أنا أقدّم أي حاجة فعلًا باتوتر، بتلاقيني كشيت كده ومش عارفة المفروض إن أنا أتصرّف إزاي أو أروح فين وأعمل إيه، <tsk> ب باحس إن أنا باتلجلج في الكلام وببقى طبعًا شكلي للأسف سيء جدًا، جدًا وبالبخ الدنيا، وطبعًا أنا مش عجبني الصورة اللي أنا بتتاخد عنّي في الوضع ده بجد يعني بيبقى يعني سيء جدًا وما باعرفش أركز في أي حاجة. فبجَد نفسي ألاقي حل للموضوع ده لإن أنا قدّام يعني مهمّة زي دي بالضبط كده إن أنا هاقف أتكلّم قدّام ناس كتير جدًا وناس مهمّة، فأنا مش عارفة المفروض إن أنا أعمل إيه، وطول الوقت متوتّرة وخايفة وشايلة هَم اليوم ده جدًا، فحبيت إن أنا أتكلّم معاكِ كده تنصحيني بأي حاجة.
آه. تمام. طبيعي، آه، آه. ما لأ، لأ، ما تقلقيش خالص، إن شاء الله يبقى حل بسيط، وطول ما أنتِ آآ، عارفة العيب زي ما بيقولوا وحاطّة إيدِك عليه فأنتِ قادرة إن أنتِ تتحكمي فيه. ما تقلقيش إطلاقًا، إن شاء الله يبقى يوم سعيد عليكِ وتفرحي بعرضِك الجميل، اللي أنتِ هتحكي لي الأول آآ، إيه المناسبة بالضبط اللي جاية، وأنتِ هل الجمهور اللي أنتِ هتقفي قصاده ناس تعرفيهم والّا مثلًا عملاء جداد أو إيه بالضبط؟
بُصّي هو آآ، لأ، هم في الشغل بتاعي آآ، الحمد لله يعني أنا متفوقة جدًا في شغلي، وباثبت نفسي فيه طول الوقت. فأنا مديري كده يعني ما أعرفش أزاي، رغم إن هو عارف إن أنا خجولة جدًا ومن الناس اللي ما بتحبش تظهر أوي، وباحب فعلًا أقدّم شغلي بس بصورة
امم، خلف ال خلف المسرح يعني.
بالضبط كده، ما عنديش مشكلة. بُصّي، أقدّم الشغل عادي بس مش لازم اظهر، خلاص أنت بتقول لي: "تمام، حلو، شكرًا." خلاص مش عايزة أكتر من كده آآ، لكن اختارني أنا دونًا عن الteam بتاعي إن أنا أعمل presentation للخطة اللي إحنا نمشي عليها، وخطة تسويقية لشركة كبيرة جدًا، فطبعًا آآ، الخطة دي يعني هيصادف إن أنا المفروض إن أنا هاعرضها على جميع المديرين بتوع الفروع كلّهم مع مديري. يعني بُصّي، أسماء أصلًا كنت باتخض كده لمّا باعرف إن هُم جايين الفرع عندنا، مش إن أنا أروح لهم المقر الرئيسي وأعرض الأفكار دي كلّها. ولأ، وأنا كمان اللي عاملة الpresentation، يعني أنا ال أنا اللي هاعرض الpresentation وأنا اللي حاطة الأفكار وحاطة الخطة وعاملة كل حاجة، فطبعًا يعني يعني أنا دلوقتي قلبي باكلمِك أصلًا، أنتِ متخيلة؟
تمام. آه، آه، فاهماكِ. امم، امم. جميل، طبعًا. لأ، بمجرد إن أنتِ بتتكلمي في الموضوع يعني؟ لأ، ما تقلقيش، هو مبدئيًا أهم حاجة إنِّك فعلًا تكوني حاكمة الdata، أنتِ بتقولي أنتِ already الح الdata دي بتاعتِك وأنتِ عارفة تفاصيلها، ويمكن ده اللي حفّز المدير بتاعِك إنه يختارِك أظن، آآ، يعني واحد من الأسباب أكيد يعني إن أنتِ آآ، هو مقتنع بإن أنتِ أكتر واحدة وأقدر واحدة إنِّك تقولي شغلِك أو ت ت تفسري شغلِك بشكل كويس، فده إن شاء الله اللي هيحصل ما تقلقيش، كل الموضوع بس عايز شوية تضبيطات كده هنعرفها وهنتحكّم فيها تمامًا يعني ما تقلقيش. آآ، طيب، هل أنتِ جربتِ مبدئيًا آآ، أي شكل من أشكال التدريب مثلًا على إزاي ممكن ت تقدّمي presentation والّا ما حصلش قبل كده فما حاولتيش لحد دلوقتي؟
آه. يا ريت. بصي، أنا لما باجي أقعد مع نفسي كده، بقي عادي أنا اللي حاطة الخطة فاهمة، فأنا ال أنا اللي عاملة كل حاجة، فطبيعي إن الكلام كله يكون في دماغي، يعني ممكن حتى اللي هو أنا أتكلم بدون أي أما أنا أبص على powerpoint أو أبص على أي data ممكن بس يعني إيه، أبص لحظات كده استحضر عناوين كده، لكن الباقي كله أنا فاهمة كل حاجة وأنا عاملة كل حاجة، فبالتالي باحس إن أنا لما باقعد مع نفسي ب باردد الكلام كده، بس مجرد بقى ما أقول اللي هو إيه، أنا تمام أنا أنا كويسة فاهمة كل حاجة مدركة لكل حاجة، أعتبر بقى إن أنا قدام يعني مديرين، بلاش حتى مدير مجلس الإدارة، يعني مديرين بس كده.
إمم. اهم. تمام، ماشي.
لأ، باسكت، لساني فعلًا ما بيتحركش، وشي بيحمّر جدًا، باحس إن أنا باقعد أتأتأ، مش عارفة إن المفروض إن أنا أتكلم إزاي، طب آآ، افرض غلطت طب ما عجبتهمش الخطة، إيه اللي هيحصل، طيب لو ما عجبتهمش هيبقى رد فعلهم إيه، طب مديري قعد ينفخ فيا ويمجد فيا قدامهم، طب أنا لو بوظت الدنيا مديري برضو هيبقى شكله وحش، طب أكيد هاتعاقب بقى. فطول الوقت ب بافترض سيناريوهات سيئة بطريقة بشعة، ف طول الوقت خايفة بقى.
معاكِ، تمام. فهماكِ. بالضبط، بالضبط. أنا معاكِ تمامًا في اللي أنتِ بتقوليه، وأنتِ كده برضو مش أنا، آآ، اللي حطيتِ إيدِك على الزرار اللي بيطلّع ال التوتر من جواكِ، هو إن أنتِ بتفترضي افتراضيات سلبية كلها، افتراضيات كلها في الخيال أصلًا ما حصلتش، بس أنتِ بتتوقعي حدوثها. فده أول آآ، خيط ن ناحية الحل، إن أنتِ توقفي الأفكار دي.
إمم.
تدعمي جواكِ. آآ، يعني هيحصل إيه؟ يعني إيه اللي هيحصل، ده أنا الداتا بتاعتي آآ، مشقلباها من A to Z ممكن أقولها بالعكس من Z to A من كتر ما أنا حافظاها وعارفاها وأنا اللي already عاملاها، أقدر ألعب بيها كل الtools الممكنة. آآ، إن أنتِ ت ت تدي تدي الدعم لنفسِك في ده إن أنتِ تحطّي قصادِك ال كل النقاط الإيجابية اللي تخليكِ تقولي لأ، طبعًا لا يمكن يحصل كده، يعني ليه يحصل كده أصلًا ما أنا اللي already عندي الdata أنا اللي already المدير اختارني، وبالتالي هو بيثق فيَّ، ثقته دي مش هاخلّيها تروح في ال هدر. آآ، أنا already الناس دي بشر زيي، هيكونوا إيه يعني؟ المدير دَوَّة مثلًا هيكون قديس مثلًا جاي من السما عشان يقعد جنب بشر، بيغلط زيي، بي بي بيضحك زيي، بيتعامل مع البشر، بي بيعمل كل اللي بيعمله البشر، م مش شخص مختلف عني في حاجة، أنا اللي هاقدم، ده معناه إن أنا مميزة في حاجة عن اللي قاعدين دول أو أنا هاقدم، أنا عندي حاجة هم عايزين يعرفوها، كل دي كلمات ت دايمًا يعني حفزي نفسِك بيها. زائد جزء برضو عشان يقلل التوتر معاكِ إن أنتِ تعملي معظم الحاجات آآ، يعني الpresentation تبقى حاجة مُصَورة، فالتركيز يبقى على الشاشة مش عليكِ، اتكلمي آه، بس اعملي نفس فكرة إنِك تبقي ورا الم برا ورا المر المسرح، مش متشافة أوي قد الشاشة. بمعنى إن كل التفاصيل آآ، ال المشروع متشافة على الشاشة، وأنتِ صوت بس آمم، يعني تحفيزي كده إن هم يبصوا على كذا وكذا وكذا. فلمّا هم يكون توجه نظرهم للشاشة، شوية هيقلل من توترِك.
إمم. إمم. إمم، بُصي هي فكرة حلوة أوي إن أنا أفكّر نفسي إن هُم دول ناس عادية أوي يعني، إيه اللي هيحصل وكده، يعني هي فكرة حلوة إن أنا يعني، أشجّع نفسي بنفسي دي جميلة جدًا. بس الفكرة أنتِ عارفة اللي هو، أنا للأسف مش باخدها بإن هُم ناس عاديين، اللي هي الفكرة أنا مصيري دلوقتي ومصير مديري بمعنى أصح، آآ ما بين إيديّا وفي إيديهم هُم كمان هي دي، آآ لإن أنا هي كمان فكرة آآ إن أنا يعني أخلّي الموضوع الpresentation بتاعي تصويري بحيث إن أنا ألفِت الإنتباه بتاعهم، ما يبصولوش أكتر، دي فكرة كويسة جدًا، وفعلًا أنا محتاجة بقى إن أنا أبدأ إن أنا أعدّل الpresentation بتاعي إن هو يكُون تصويري أكتر من إن هو يكُون، آآ كلام أوي آآ أبيض وأسود والكلام ده، محتاج إن هو يتضبط بقى بطريقة كويسة تشد الانتباه شوية لإن أنا عندي مشكلة، في الeye contact إن أنا مجرد ما بالاقي حد باصص لي كده، أو إن أنا ب عيني وقعِت في عين حد دي بتبقى مشكلة، بجد وبيبدأ يبان عليّا فعلًا إن أنا متوترة، مش مش مجرد كلام.
في إيدِك يعني، إمم. آه فاهماكِ.
مش حابة إن أنا أحط نفسي في موقف زي ده، اللي هو يتقال كده لمديري اللي هو إيه اللي أنت جايبها لنا دي، هي ديّة اللي هتقدم، دي هي دي اللي هتقف وتعمل، فالحتة دي حلوة لكن فكرة هُم أنا شايلة همّهُم برضه، يعني فاهمة طول الوقت خايفة منهم اللي هو آآ خايفة إن أنا أغلط قدامهم، فمش عارفة المفروض إن أنا
تمام. آه فاهماكِ طب أنا أنا أنا عايزاكِ ت تتخيلي إن أنتِ غلطتِ مثلًا آآ قولي، إن أنتِ قلتِ كلام المفروض ما تقوليهوش بالشكل ده، غلطتِ قلتِ اسم آآ بدل ما تقولي اسم المدير محمد مثلًا، قلتيه حسن وضحكتِ، وقلتِ سوري هو أكيد محمد مش حسن. مثلًا أنا باقول لِك غلطة ه عبيطة يعني بس أكيد ممكن تبقى في غلطات في في ال في اللجلجة اللي أنتِ بتقولي عليها، إن أنتِ قلتِ كلمة مثلًا إضحكي
منها، امم.
وعدّليها، وكملي.
إمم.
ما هو أنتِ مش مش مش آلة أنتِ عايزة ت توصّلي معنى، و وعادي جدًا إنه حد يغلط، فأنتِ لما بتدي الثقة فإنك أنتِ آه واخدة بالي إن أنا غلطت، وأنا اللي عدلت غلطتي؛ أنتِ بقى هتبتدي كلامك يضبط، آآ زائد إنِك حاولي تبقي أهدى وأبطأ في الكلام، كل لما تبطئي في الكلام، الكلام مش هيدخل في بعضه.
إمم، صح، يعني لمّا أتكلّم بهدوء، بالراحه مش مش الكلام مش هيدخل في بعضه، هيبقى كلامي مفهوم، آمم، مش هاحس إن أنا باجري كده في ال في الكلام فبالتالي ده يغلطني أصلًا كون إن أنا باتكلم بسرعة. آآ، فكرة برضو حتّة إن أنا لمّا أغلط يعني أ آخد الموضوع بشكل عادي، اللي هو وأكمل عادي ما أقفش عليه، يعني فكرة إن أنا أقف أصلًا و وما أكمّلش دي، دي دي أساس المشكلة، إن أنا هابدأ إن أنا أتوتر وتبدأ الأعراض تظهر عليّا، ففكرة بقى إن أنا
فأنتِ بالضبط. بالضبط، أنا أقصد كده.
إمم، بالضبط ك ففكرة إن أنا أكمّل عادي وأتعامل الموضوع عادي، طالما ال النتيجة النهائية هم هيفهموا أنا عايزة أقول إيه وعايزة أشرح إيه، و وأحاول برضه يعني إن أنا يعني إيه، ما أتواصلش معاهم بالأعين أوي، ممكن أ طول الوقت أبقى باصّة أكتر على ال على ال آمم
إمم. على الشاشة، امم، بالضبط.
آه، على الpower point في الشاشة وكده، أعتقد ده ممكن يساعدني شويّة إن أنا أهدى وكده. و ولو زنقت أوي ممكن أتواصل مع مديري برضو بeye contact كده اللي هو إيه، حد ابقى أنا عارفاه حتّى، يعني ما ابقاش قلقانة منّه أعتقد إن كل الحاجات دي لمّا تتجمَّع مرّة واحدة، أعتقد إن أنا هاعرف أؤدي مهمتي كويّس طبعًا و
بالضبط، صح. ده أكيد، إن شاء الله.
أكيد إن شاء الله، وأنا هابتدي طبعًا أعدِّل في الpowerpoint و وأعدل خطواتي زي ما أنتِ نصحتيني بالضبط، فطبعًا شكرًا جدًا ليكِ ولوقتِك وتفه
العفو، على إيه.